أول حاجات شُفتها بقى إيه ده؟ إيه اللبس ده؟ يعني لبس ما ي ما يتلبسش واللي معروض بقى على الاستندات آه إيه يا عم ده؟ ده أنت جايبني هنا ليه؟ أنا هالبس اللبس ده؟! مش هينفع يعني لبس فيه بقى إيه قديم شوية وال كده وبتاع. رُحنا سائلين واحد كده وباقول له إيه؟ باقول له: "باقول لك إيه هُم بيقولوا هنا عن اللبس بقى إيه في لبس البرندات والكلام ده فين الكلام ده؟ أنا مش" آه.
تمام، إيه اللي حصل؟ ده اتصدمت. إمم. صحيح، عايز تعرف بقى إذا كان الكلام اللي صاحبك قال لَك عليه ده فين؟
آه، أنا يعني عشان ه هاورّيه أيام يعني سودا زي ما بيقولوا، ده أنا دبّيت مشوار ابن لذينة <chuckles> فاهم؟ قال لي: "بُص بقى الكلام ده مش على الشارع تخُش بقى في شارع جوة كده هتلاقي ناس بقى إيه هي المتخصصة في الكلام ده." المهم دخلنا بقى إيه؟ الزواريق والحواري كده زي ما بيقولوا، لقينا بقى إيه؟ ناس بقى بتفتح زي كراتين كده وبيبتدي واحد يُقَف وينادي: "ويالّا مش عارف إيه وهنفتح وهنبتدي."
<giggles> <chuckles> حلو. إمم. أوبا! ده شي شيء مختلف عن اللي كان بره يعني ح حسيت أنت كنت بتدوّر في مكان غلط والّا إيه؟
عن خالص. آه يعني ده فعلًا كان اللي بره ده لبس مستعمل يعني، ممكن ينفع حد يعني إيه؟ كان حد يعني لبس فعلًا ملبوس كتير اللي كان بره لكن اللي جوه
<laughs> آه. آآ لبس اتلبس والناس ما بقتش عايزاه ف فباعِته أو رَمِيته فهُم زي ما تقول بيعيدوا تدويره يعني أو كده؟ فهمتَ أوكي.
بالضبط كده آه، ده اللي كان بره، اللي جوه بقى تمام؟ دخلنا تفتح بقى تلاقي إيه؟ حتة بقى يعني ماركات كلها.
ماركات!
آه تلاقي Timberland، تلاقي Adidas، ت Nike. كل الماركات بقى إيه انبَهرت ب والبنطلونات الجينز. بُص أنا ما حسّيتش إن هُم مستعملين خالص فاهم؟ من نضافة وهُم وطالعين وتحس إن الحاجة طالعة مكوية فاهم؟ يعني آه، فيعني كانت تجربة بصراحة يعني والحاجة مثلًا إيه لو في ال لو في الbrand تلاقيها ب1000 والّا حاجة، ساعتها جبنا التيشرت ب150 وب200 آه يعني رُبع التَمَن.
ما شاء الله! ده مستعملين والّا إيه؟ آه. ما شاء الله! يا نهار أبيض! الفرق يعني 80% والّا حاجة خصم ده رهيب ده.
آه، آه ي رب وجِبنا ب ويقول لك كل ما تشتري إيه كان ساعتها يقول لي:" لو اشتريت 3 تيشيرتات هادّيك 1 هدية." فاهم؟ آه ال آه البنطلو البنطلونين عليه بنطلون هدية. جِبت ساعتها كمّية لبس روّحت بقى ال البيت وكده عندي الحاجّة تقول لي إيه ده؟ أنت جايب كل اللبس ده إيه؟ أنت أنت سرقت سريقة؟! أنت فين أخ خَدت فلوس من ورايا؟! <giggles>
كمان يعني ب بيز عرض فوق العرض بيغريك بزيادة. ما شاء الله! <giggles>